احكِ لي بقى هو أنت من الناس اللي بتحب تتفرج على الأفلام في السينما والّا لأ بتحب تقعد تتفرج في البيت لوحدك؟
آآ، بصراحة هو في النقطة ديّة يعني على حسب الفيلم، لو الفيلم جديد بقى و وعليه يعني ناس كتير أوي بتتكلم عليه والكلام ده كُلّه، بصراحة باحب بقى أنزل السينما لأن
اللي هو الtrend بتاع دلوقتي.
آه، بالضبط لأن ب بيبقى تجربة السينما شاملة بقى كُل حاجة، شاملة بقى خروجة، وأنت نازل مع صحابك وتنبسط والكلام ده كُلّه، أمّا بقى في حكاية الأفلام مثلًا القديمة شوية أو الأفلام اللي هي محتاجة بقى اللي هو مثلًا قعدة وبال رايق والكلام ده، لأ باحب بصراحة اتفرّج عليها في البيت، خصوصًا لو هي عائلية كده باقوم جاي باجمّع بقى الأهل
بتجيب العيلة وكده؟
آه بالضبط، اجمّع بقى أهلي واخواتي والناس دول كلهم، و ونقعد بقى نجهّز مثلًا قعدة بقى بالليل كده في السهرة وأكل وبتاع، لكن لو فيلم في خروجة مثلًا وفيلم شبابي وبتاع فباحب بصراحة أتفرّج عليه في السينما ب باستمتع أصلًا بالسينما أكتر.
آه يعني أنت بتشوف يعني هو على حسب نوع الفيلم بس أنت عمومًا يعني زي ما أنت قُلت يمكن من الناس اللي بيستمتعوا بالسينما أكتر طيب، احكِ لي بقى يمكن على أحسن تجربة أو التجربة اللي أنت مش هتنساها خالص لمّا شُفت فيها فيلم في السينما؟
ياه! أنت فكّرتني ب ب ب بفيلم والله العظيم عزيز على قلبي جدًا، آآ الفيلم ده كمان مش مش أحسن فيلم أنا اتفرّجت عليه في السينما، ده أحسن فيلم اتفرّجت عليه عامةً في الحياة يعني.
ياه! في حياتك.
آه بالضبط، لإن الفيلم ده أ أصلًا معمول من زمان، يعني معمول من 2003 أو 2004، الفيلم ده اسمه interstellar، بيتكلِّم بقى عن الفضاء وال وال وحاجات لها علاقة بالفيزيا والكلام ده، وأنا أصلًا باحب الحاجات دي جدًا، يعني أنا من صغري أصلًا
آه، يعني أنت بتحب الحاجات العلمية في الأفلام.
آه بالضبط، من صغري كان نِفْسي أبقى أطلع رائد فضاء بسبب الفيلم ده، أنت مُتخيّل؟ يعني آه.
ياهّ! ده أنت مرتبط بيه ارتباط وثيق جدًا.
آه بالضبط، فالفيلم ده أصلًا اتفرّجت عليه من زمان جدًا من
آه، أنت كنت شايفه أصلًا وأنت صغير؟
آه بالضبط، شُفته شُفته كذا مرّة كمان، شُفته بتاع 3، 4 مرّات، وبعد كده جه هم قالوا بقى إن هو في الذكري السنوية مش عارف ال20 أو بعد 20 سَنة تقريبًا من عَرْض الفيلم، الفيلم هينزل تاني في ال في السينمات.
آه، إعادة عَرْض.
آآ آه، بالضبط، آآ ساعتها بقى أنا قُلت أنا لازم أروح أحضر الفيلم ده م بأي تَمَن مهمًا كان، وكان الفيلم أصلًا فيلم آه، بس أنا مستمتع بالفيلم وأنا لو الفيلم ده هيتعرض 100 مرة قُدّامي هاتفرّج عليه 100 مرّة، فتخيّل بقى أروح أتفرّج عليه في السينما بقى وأنت الناس كُلّها اللي حواليك عارفة الفيلم وبتحب الفيلم و وعاشته قبل كده.
مع إن أنت شايفه قبل كده. آه، تحس إن أنت في مجتمع كُلّه مهتم بالفيلم زيّك.
آه بالضبط، عندك حق. فبصراحة بقى ابتديت أدوّر هنا في مصر؛ لأن الفيلم أصلًا كان أجنبي فكان صعب إن هو يتعرض في مصر أو لمرّة تانية يعني، ما كانش هيجيب إيرادات ف تي
آه، يعني اللي هو ما كانش يعني ما كانش في شركة أو في سينما هتحب تعرضه تاني.
آه بالضبط، ما فيش أصلًا إنتاج في مصر هيعرضه تاني، فقعدت أدوّر بقى ف في مصر كلّها على سينما هتعرض الفيلم ده، آآ آه الحمد لله يعني بعد عناءٌ طويل لقيت سينما ف في إسكندرية كمان، وأنا من من من مش من حِتّة بعيدة عن إسكندرية يعني، فاضطريت بقى آخد المشوار كلّه بتاع إسكندرية ده عشان مجرد بس
لقيت بقى والّا؟ <chuckles> أ سافرت لإسكندرية؟ ياه! لأ دي بعيدة أوي. <chuckles>
آه بالضبط، خدت طريق، يعني خدت طريق محترم، يعني بتاع 3، 4 ساعات كده، آمم، عشان بس أروح أشوف ال إيه الفيلم و وارْجَع
إمم. طَب أنت يعني خلّيني بس أسألك هنا، أنت أنت رُحت لوحدك والّا كنت جايب معاك صُحابك؟
لأ بُصّ، هو أنا ساعتها خدت واحد من صُحابي برضه بيحب الفيلم ده زيي كده، وكُن
آه، يعني آآ، عاشق للفيلم زيّك.
آه، مهووس زيي، أنا أصلًا كل كلامي مع ص صاحبي ده بيبقى عن الفيلم والأفلام هو بيحب السينما عمومًا، بيحب الأفلام بقى والكلام ده، فهو أصلًا كنت أنا اللي مرشّح له الفيلم ده وهو حَبُه بسببي فقُلت له بقى: "تعال، أنا هاخدك." كنت عازمه حتى في اليوم ده هناك في السينما. فبصراحة كانت خروجة لذيذة أصلًا و وعمري ما أنسى اليوم ده ولا هانسى السينما آآ، كانت ملمومة بالناس عاملة إزاي، ولا مثلًا في حِتَت مُعَيَّنة في الفيلم كانت مأثّرة فيّا لحد دلوقتي يعني.
آه، طَب يعني احكِ لي طيّب يعني دلوقتي أنت أصلًا قُلت إن أنت يعني السينما نَفْسها، إيه اللي أنت بتحسه مُمَيزْ بالنسبة لَك في تَجرُبة السينما؟ وف وفي يوم الفيلم ده تحديدًا، يعني إيه اللي حسيته فارق بقى عن الطبيعي؟
كل حاجة بقى، يعني حرفيًّا آآ، من أول الشاشة الكبيرة أنت بتتفرج براحتك و وعينَك بتتشبع بكل حاجة، والألوان بتاعة الشاشة، وكمان الصوت والموسيقى. بصراحة الموسيقى دي باحسها من أهَم العوامل اللِّي بتنَجّح الفيلم. يعني أنا لسّه لحد دلوقتي فاكر الموسيقى بترن في دماغي، وكل ما أفتكر لقطات مُعَيَّنة، بجد ال الفيلم ده يعني مأثَّر فيَّ لحد دلوقتي. يعني أفتكر إن هُم كانوا ف في مَوقِف عال في الفيلم ده، كانوا هُم في كوكب غير كوكب بتاع الأرض تمام، هاحكي لَك أهو، والكوكب ده الوقت ب بيبقى بيمُر فيه بب بطريقة مختلفة عن الأرض. آآ، فاهمني؟
آه. آه، إيه هو؟ آه، أسْرَع والّا أبطأ؟
لأ، أبطأ. يعني إ كل ثانية على الكوكب ده بمقام حوالي 10- 10 مثلًا شهور، أو سَنَة على الأرض. آه، ف آه، ف بالضبط، ف فاللِّي هو الفيلم الم المشهد ده كان موتِّر جدًا، خاصةّ لل للممثلين، لأن همّ عايزين ينجزوا بسرعة، وكان بقى الموسيقى اللِّي في الbackground لسّه فاكرها لحد دلوقتي، كان بَعد كل ثانية بيحصل تكة، والتكة ديَّة معناها إنَّه عَدّى حوالي سنة، أو 10 شهور على كوكب الأرض. فيعني كان
ياه! ده إيه إيه إيه ده؟! يعني ده لو قعدوا دقيقة يعني 60 إمم، فهُمَّ يعني بيسابقوا الزمن.
بالضبط وكان في بقى ربط بين الموسيقى والمشهد ف فبجد ال التجربة عمومًا كانت بتبقى ممتعة من أول الموسيقى لحد المناظر اللي أنت شايفها قدامك في شاشة كبيرة، آآ، وكمان صحابك بيبقوا قاعدين جنبك و وبقى اللّمة الحلوة.
يقعد بقى يهزّر بقى على أي لقطة في الفيلم، ويقعد <chuckles> وتتكلّموا سوا، والّا أنتم كنتم مركِّزين في الفيلم؟
لا هو الفيلم ده ما فيهوش هزار، أنت أنت ما يديكش فرصة، مع إن فيلم كان طويل 3 س آه 3 ساعات، بس أنت قاعد 3 ساعات قدام الفيلم أنت مش قادر ترمِش أصلًا من كُتر حلاوة الفيلم، فبصراحة التجربة دي عمري ما هانساها يعني، وخصوصًا إن أنا كنت مسافر له مخصوص، ففعلًا يعني التجربة كانت مُميَّزَة جدًا بالنسبة لي.
آه. اندماج. <chuckles> ياه! آه، طَب خلّيني أسألك يعني على حاجة في التجربة دي، فكرة الجمهور في السينما عمومًا، هل أنت من الناس ال يعني بتحب بقى إن الدنيا تبقى م مليانة والناس يعني أكيد هيبقى في ناس مثلًا ممكن تتكلّم تعمل أصوات تضايقك، هل حاجة زي كده أنت حسِّيتها في الفيلم ده والّا هو والّا اللي هو كان الجمهور مركِّز بقى زيّكم؟
آه بُص هو في الحِتَّة ديّة خصوصًا بتاعة الجمهور ديّة، أنا شخصيًا باشوفها اللي هو على حسب العقلية بتاعة الجمهور والفيلم اللي هُم داخلين يتفرّجوا عليه، يعني الفيلم ده ما أعتقدش إن الناس اللي دخلته كان شخص مثلًا داخله كTrend وخلاص، أو مش فاهم الفيلم ده بيتفرّج على إيه، لأ، ده الفيلم أصلًا موجود من 20 سَنَة و آه، واتفَرّجوا عليه، فهُم هُم داخلين عارفين هُم جاهزين إن هُم هيتفرّجوا على إيه، الفيلم ده ما فيهوش ما فيهوش مثلًا ضحك كتير، فيلم ممكن يكون محتاج تركيز شوية، فكله بقى داخل مركِّز وكله داخل زي
آه. من زمان، آه. آه مؤَهَلين نفسيًا إن هُم هيفضلوا ساكتين ال3 ساعات كلهم.
آه، بالضبط، وكله داخل يسترجع بقى الnostalgia بتاعة الفيلم وأول مرة أتخيل الفيلم، ف وكمان الجمهور اللي كان داخل الفيلم ده كان جمهور كبير، لأنك أنا باقول لك الفيلم أصلًا أول مرة اتعرض من عشرين سنة، فأكيد ن ناس كبيرة جدًا اتفرجت عليه من زمان، وهُم داخلين يسترجعوا بس الذكريات بتاعتهم، فالعقلية بتاعة الجمهور بصراحة في ال في ال في السينما هناك كانت بصراحة ممتازة، آآ، كله مركِّز في الفيلم ما فيش أصوات بقى ولا الهزار بتاع اليومين دول اللي إحنا بنشوفهم ف
آه يعني أنت أنت بتشوف المشكلة دي دلوقتي، اللي هو الناس بتقعد تهزّر في السينما، وما بيركزوش وبيقعدوا يضيّعوا الوقت وكده ويخ ويضيّعوا عليك المتعة؟
آه بالضبط، بقيت بصراحة خصوصًا بقى في الأفلام العربي بقى اللي هي طالعة Trend في الأعياد بقى وخصوصًا بيبقى في عدد كبير جدًا، و وكُلّهم بقى
آه، اللي هو كُلّه رايح عشان الTrend نَفْسه.
آه بالضبط، ت أصلًا مش مهتمّين بالفيلم هم رايحين يهزّروا ويضحكوا، فبصراحة دي الحاجات اللي خلّتني أكره شوية السينما، آآ، خاصةً بقى السينما العربية ال اللي هي الأفلام العربي، لكن الأفلام الأجنبي لأ، ما بيبقاش فيها الموضوع ده بصراحة بتبقى الدنيا فيها مُنظّمة أكتر وكمان الجمهور بيبقى أحسن يعني بكتير.
آه. أ آه، يعني هي الفكرة بالنسبة لك في عقلية الجمهور بما إن ده كان فيلم أجنبي والناس اللي كانت مثلًا رايحة تحضره كانوا ناس كُبار وكده، فأنت ما واجهتش فيه المشكلة دي، يمكن بتواجهها في أوقات تانية بس مش بتواجهها في الوقت ده. طَب بعد ما الفيلم خلص يعني أنت كان إحساسك إيه بقى يعني بعد ما التجربة دي خلصِت بقى، يعني خلاص أنت استمتعت و <chuckles> خلاص؟
بالض صراحة آه، لأ طبعًا، آه، يعني استمتعت اللي هو خ اللي هو فاهم، كإنّك كنت نِفْسك في حاجة تعملها وعملتها، يعني أنا افتك حتّى بعد ما الفيلم خلص كُلّنا في ال الجمهور كُلّه في السينما قام يصقَّف بقى اللي هو فاهم، من كُتر ال اللي هو خ آه، من كُتر العظمة بتاعة الفيلم إحنا قُمنا نصقَّف اللي هو كإنّنا فعلًا بنكرّم الفيلم فاهمني، مش بن مش بنتفرّج عليه وخلاص. آآ وكمان بعد الفيلم يعني قعدنا بقى نتناقش، يعني حتّى اتعرّفت من من هناك على ناس بقى و وناس قعدِت تفهِّمني هم شافوا الفيلم من أنهى وجهة نظر آآ، آآ فاهمني، فك
العظمة بقى اللي شافوها. آه. آه، يعني أنت أنت كنت شايفه من وجهة نظر مختلفة أصلًا رغم إن أنت شايفه كذا مرّة؟
بالضبط آه، أنت كل مرّة بتشوفه بت بتلاقي نفْسك بتبُصّ من وجهة نظر مختلفة تاني، فأنا أفتكر أنا حتى شُفت واحد هناك قعد يشرح لي بقى فكرة الفيلم وإن الف الفيلم أصلًا بيتكلم عن الحب وإزاي إن الحب ده مش ممكن تربطه بأي زمن؛ لأن الفيلم كان بيتكلم عن واحد وبنته وهو بقى لمّا سافر برّا قدر يتواصل معاها عن طريق أزمنة كده مختلفة، فكان هو بيوضّح لي إن الرابط ما بين الأزمنة ديّة هو ال الحب والمشاعر ما بين الأب وبنته، فديّة وجهة نظر أنا عمري ما فكرت فيها قبل كده ف فاهمني؟ فاللي هو فتح لي
امم. أيوه. آه. وأنت، طيب، هل أنت شاكر شاركت وِجهة النظر الخاصة بيك مع الناس والّا أنت يعني فضَّلت إن أنت تخلّيها مع نفْسك؟
لأ بالضب ب شاركت والله، شاركت بالوجهة النظر بتاعتي وإن أنا بصراحة كنت شايف الفيلم من من ناحية آآ فلسفية اللي هو من ناحية آآ إن هو
آه، حِتة العلم والفلسفة والحاجات دي.
آه بالضبط، إن هو ع عِلمي أكتر ونأ، ده بيتكلم مثلًا عن نظرية النسبية ومش عارف إيه يمكن عشان أنا ال الbackground بتاعتي أو الخلفية بتاعتي هندسية شوية عشان أنا أصلًا بادرس هندسة والكلام ده فعشان كده عجبني، بس الأغلب بقى شافه من ناحية ال اللي هو المشاعر والحب والكلام ده، فأنا برضه وضّحت لهم الفكرة بتاعتي يعني، وكانت تبادل في الكلام لطيف جدًا، واتعرّفت عليهم وهُم لسه أصحابي لحد دلوقتي أصلًا.
آه. أوكي. ياه! طَب أنت أنت يمكن ذَكرت حاجة مهمة جدًا وهي فكرة ال الbackground أو الخلفية الل بتاعة الواحد اللي بيشوف الفيلم. هل أنت شايف إن الفيلم عشان ينجح يعني عمومًا لازم يكون يعني ب ب يعني اللي هو بيبعت رسالة لناس من خلفيات مختلفة؟ والّا أنت بتحس إن هي دي حاجة بتعتمد على الأشخاص نفسهم؟ يعني هو الفيلم هيكون له رسالة معينة بس كل واحد هيفهمه بالطريقة اللي هو عايزها.
آه، بُص هو هو على حسب ال الفيلم. آآ الأفلام اللي هي بتبقى Trend ديَّة، بتبقى بتحاول تِخاطب أكتر الخلفيات بيجمَّعهم كلّهم ف مع بعض في كوكتيل ويضربهم كده ويطلَّع لك فيلم ويناسب كل الناس، بالضبط آه، بس هو ده بيعمل فعلًا انتشَار وبيحقق أرباح، بس مش هيبقى مرتبط الناس مرتبطة بدي بنفْس مقدار الفيلم اللي بيناقش آآ، خلفية بتاعة ناس معينة بس. بتحس إن الفيلم كده بيكلمك أنت لوحدك، ما ب ما فيش حد تاني هيفْهَمه.
آه ويبعتهم لكل الناس. آه، بيبعت لك رسالة أنت، ما بيبعتهاش لأي حد غيرك.
آه، بالضبط، فأنت بقى بتلاقي نفسك ارتبطت كده بالفيلم، لأنه حسيت إن هو حاجة مميزة ليك أنت فاهمني؟ أو لناس معينة، فده بيعمل إرتباط معين معاك بالفيلم، غير بقى الفيلم اللي هو بيناقش كل الخلفيات ده.
آه. آه يعني آه، يعني هي فكرة الارتباط دي يعني يمكن من الأفكار المهمة، طَب في الآخر كده يعني تفتكر لو رجع بيك الزمن كنت هتحب تعمل حاجة مختلفة في اليوم ده والّا خلاص يعني ده يوم مثالي بالنسبة لك؟
لأ بصراحة ال يعني يوم مثالي جدًا أدّي له 10 من 10 كمان ونجمة، آآ، ما فيش أعتقد آه، وخاصةً إن أنا باحب الأفلام برضه، فهو الفيلم وباحب إسكندرية فهي كانت يعني بجد ال كانت خ آه بالضبط، اللي هو أنت رُحت السينما وبعد كده رُحت قعدت على البحر، وكلت سمك كمان، أنت مش محتاج حاجة تانية من الدنيا أنت خلاص قفّلت ال ال level بتاع ال الانبساط يعني <chuckles> آه، بالضبط.
آه. <laughs> تجربة مثالية. <chuckles> هكرت الحياة، آه يعني هو واضح إن هي كانت بالنسبة لك تجربة جميلة جدًا، ويعني أنت عملت فيها كل اللي نفسك فيه، وبصراحة هي تجربة ممتعة فعلًا وأنت يمكن وضّحت فيها جوانب كانت يمكن غريبة شوية، بس ممتعة في نفس الوقت، وبالذات فكرة النقاش عن الأفكار بتاعة الأفلام دي، بجد استمتعت جدًا بالتجربة بتاعتك ونبقى نكمل كلام يعني قريب إن شاء الله يعني شكرًا جدًا على وقتك.
أكيد طبعًا، العفو علي إيه، أنا كمان استمتعت والله إن أنت كمان فكرتني بالأيام الجميلة دي يعني، شكرًا ليك.
حبيبي عفوًا.